Oo, katulad nung nabanggit mo ako din, yung mga taong kasama sa alaala, ayan, yung mga kalaro na kababata. Tapos nakakatuwa pa na dahil sa tulong ng teknolohiya, um, kahit wala na kami dun sa lugar na yun, um, mga kaibigan ko sila sa oo, social media. Tas nagkataon pa, ah, na naging katrabaho ko pa sila. Tapos kapag, "Oh, bakit kakilala mo?" sabing ganyan, 'no, nung mga ibang syempre minsan magtataka, bakit kayo close, ba't kayo ganyan. Tas yung pagpapakilala sa'yo, "Ah, kababata ko kasi." Nakakatuwa lang yung term na kababata, 'no, na parang talagang nakita niyo yung mga sarili nyo nung kabataan, may mga kwento kayo. Tas nakakatuwa 'pag nag-match yung alaala niyo, ayan. Kaya yun, sila talaga yung number 1 na kasama sa mga kwento dahil nga kabataan. Kasama natin yan araw-araw sa laro. Tas kapag hindi ka bati nung isa <laughs> 'di ka niya papansinin, ire-recruit yung isang kalaro, "'Wag nating bati si ganyan," oo. Tas natawa pa 'ko may naalala 'ko, yung nanay ko kasi lagi niya kaming pinagugupitan ng maikli na buhok, eh mahihiya ako. Oo, tas yun talagang sa ilalim lang ng tenga sumasakto yung buhok. Tapos mahihiya ako kasi mahahaba yung buhok nung mga tas sasabihin ng kalaro ko nakikita ko sila sa gate, "Kaya hindi siya lumalabas kasi maikli yung buhok niya. Nahihiya siya." Naririnig ko yun ta nakakatawa lang maalala, 'no? Kasi ayoko yung buhok ko kaso dahil wala nanay ko ganun talaga siya magpagupit sa amin dati.
Mm. Mm. Oo. Mm. May komunikasyon? Mm. Hmm, ang galing. Mm. Mm. Mm, totoo, totoo. Mm, totoo yan. Mm. <laughs> Oo, totoo, totoo yun. Hmm. Totoo. Mm. Mm. Totoo. Totoo. <laughs> Magdadamay-damay, mm. Oo. Ay, oo, yung may bangs. <laughs> Totoo. Mm, ganun din ako. Mm. Mm. <laughs> Totoo. <laughs> Mm, totoo yan. Mm. Oo.
Ayon, natuwa lang akong alalahanin. May madadagdag ka pa?
<laughs>

Sa'kin nakaapekto siya, 'yun nga tulad ng sinabi ko paghubog kung sino kung sino man ako ngayon kasi may mga aral tayong natutunan noon, na hanggang ngayon dala-dala natin. Na nanggaling din sa mga sa sab kasabihan kumbaga 'yung lola natin, 'yung magulang natin, 'yung ganito. So may mga bagay tayong natutunan galing sa mga ala-ala na 'yun na hanggang ngayon ah tine-treasure ko pa sa 'kin tine-treasure ko pa rin siya eh kasi magandang alaala eh.
Mm. Totoo yan.
Ayun, ayun 'yung sa 'kin mm, ikaw ba?
Kasi ang sarap sa pakiramdam 'no, tapos ayun nga dahil sa mga ano sitwasyon na ganon ay, um kasama yun sa naging pundasyon ng pagkatao natin ngayon. Tapos, 'yung nakakatuwa lang na dahil, maayos yung kabataan natin kaya hanggang paglaki natin katulad noon na kasama ko pa sa professional na setting yung dating kalaro ko lang ng ano text sa daan 'di ba, ng mga holen tapos nakakatuwa na hanggang paglaki niyo, um acquaintances kayo, ah may respeto sa isa't-isa dahil nga sa napagsamahan nyo nung kabataan niyo ano? Ayan napakasarap alalahanin no?
Mm. Oo. Mm, totoo, totoo. Mm. Oo. Mm. Oo. Ah <chuckles> oo. Mm. Oo. Mm, totoo yan. Totoo. Mm, totoo, totoo. Totoo, ang galing ang saya-saya pang ano parang sayang balikan.
Oo gumaan 'yung pakiramdam ko, ayan. Salamat sa pagbabahagi mo, salamat sa oras, paalam.
Mm. Totoo ganun din ako, ayun maraming salamat. Ikaw din maraming salamat, ingat, paalam.

Ayan, totoo yan, 'no. Um, siguro kaya yan madalas yung bumabalik sa 'tin kasi yun nga wala pa tayong problema no'n, masarap yung buhay natin. Tapos, um, special talaga yung kabataan natin, kasi nga napakainosente natin, kumbaga yun nga paggising natin mayro'n na tayong nakahandang kakainin. Tapos pag may gusto tayo sasabihin natin sa magulang natin, ta's papasok lang tayo sa eskwela may baon pa tayo <chuckles> yung mga gano'n. Tapos, um, dahil wala pa tayong gaanong teknolohiya no'n masaya pa yung pakikipaglaro sa daan kasi parang ngayon wala ng gano'n, lahat nakatutok na sa telepono.
Mm. Mm, totoo. Totoo, totoo. Mm. Totoo. Totoo, totoo yan. Mm. Totoo, mm. Mm, totoo. Mm. Wala ng bata. Mm, totoo yan. Madalang ka na makakita ng bata.
Di na pisikalan ang laro. <chuckles> Nakakamiss yung panahon at napakasaya ko din na isipin na batang 90's ako ganyan.
Mm. Mm. Totoo, same. <chuckles> Oo, iba yung ano natin kabataan.
'Di ba? Ayan. Oo, iba talaga hindi matutumbasan. Paano mo naman nararamdaman kapag, um, naaalala mo ang mga panahong yun, masaya ba o malungkot?
Mm. Totoo yan.

'Pag naaalala mo yung mga ganung bagay kasi, tawag dito? Wala ka naman kasing ibang iisipin nung maging masaya eh, tas kasi iba kasi ngayon. Tas nakakalungkot lang sa ngayon, na madalang ka makakita ng batang naglalaro sa labas, umaga man o hapon. Lalo na sa hapon halos ay sa uma oo sa umaga halos wala namang batang naglalaro na ngayon, dati puno ang kalsada ng mga kabataan naglalaro. Tapos, uuwi ng bahay madungis, mapapagalitan kasi yun nga nagdungis, sobrang pawis ay alam mo yun? Mm.
Totoo. Oo. Papadilim na wala ka pa.
Totoo. Ayan siguro yung mga masasayang ah, alaala ko nung kabataan. Na ultimo ilalim ng jeep pag nagtataguan kami nagtatago ka oo. Totoo, pag-uuwi ako ano may grasa, grasa yung damit ko kaya galit na galit sa'kin yung nanay ko. Ayun masaya siya sa'kin. Hmm.
Totoo. <chuckles> Hoy seryoso? <laughs> Hay. Bongga. Nakakatuwa no napakadami kasing alaala niyan. Tapos ano pa, um, sa akin siguro parehas yung nararamdaman ko, masaya at gayon din malungkot. Kasi yun nga masaya sa mga kalokohan nan na naaalala natin. Tapos malungkot kasi parang napakaimposible nang bumalik yung panahon na yun. Kasi nga, matanda na tayo ngayon. Tapos yun nga malungkot na hindi na siya magagawa at tsaka parang wala nang katulad nun sa panahon ngayon. 'Di ba? Kaya hanggang kuwen pero masaya na may mga kwento tayong mababalikan sa alaala natin at yun nga.
Ayun. <chuckles> Mm, totoo. Mm. Totoo, totoo. Mm. Mm. Totoo. Mm. Totoo. Totoo yan, mm. Mm. Maikukuwento pa natin sa anak o kaya pamangkin natin.

Sa'kin ano halos parehas pero ang naggugupit sa'kin nanay ko. Ano 'yan, simula kin oo, simula kinder hanggang grade 5 ata ginugupitan ako ng hanggant ano, hanggang tenga ay hindi mataas pa sa tenga. Naalala ko mas mataas sa tenga. Mm, tapos may bangs. Tapos ang mm.
<chuckles> Ay. <laughs> <giggles> Ay 'yung litaw tenga. Oo. <chuckles> 'Yung nakakatuwa, ano pa?
Mm, tapos ano sa eskuwelahan, maraming be kasi ano, eh, uso sa eskuwelahan noon larong 'yung, luksong-tinik, chinese garter, 'yung mga ganon. Tapos 'yung sa hagdan, 'yung stop parang gano'n, nakalimutan ko na 'yung tawag niya. May isang pagkakataon
Oo. Uy, parang 'di ko nalaro yan.
Bakit 'di mo siya nalaro? Masaya 'yun. May isang pagkakataon nagkamali ako ng talon, sumubsob ako so tumawa silang lahat mm. Eh, 'di ba'y, ah, m mm. Tapos 'yung palda 'di ba, nakapalda tayo sa eskuwelahan, medyo mahaba 'yung palda ko, pagtalon ko hindi naman ako sanay nag-sho-short nakita 'yung panty ko, 'di lahat ang classmate ko nagtatawanan. Ayun, nahihiya na tuloy ako ano l makipaglaro sa kanila, kaya 'pag ano diretso uwi na ako. Ayun. <chuckles>
<giggles> <chuckles> <laughs> <laughs> Nakakatawa naman. <laughs> Hala. Hala, alam pa nila 'yan hanggang ngayon. <chuckles> Ang mga kaklase mo.
Ah, oo. 'Pag ano, 'yung best friend ko nung batang ba nung bata ako hanggang ngayon kasi may communication pero hindi naman na gano'ng kaano, 'pag nagkukuwentuhan kami pinapaalala niya sakin 'yan. Ibinabalik niya 'yung memorya noon mm. <chuckles>
<laughs> Eh, grabe nakakatawa naman 'yan. Ako siguro ang naalala ko pa din noong kabataan, eh, may ate ako na magkasunod kami. So, ang ganap ng ma mudra
Mm. Mm. Ah. Oo.
parehas 'yung design ng damit, magkaibang kulay. Ganon lang palagi, parang kambal ba? Ay, naku lahat ng litrato namin ng ate ko ganyan. Parehas na estilo ng damit, magkaiba lang lagi 'yung kulay. Tapos ayun nga, speaking nung gupit na litaw tenga, <chuckles> nagupitan ng ganon 'yung ate ko. Tapos na late pa siya sa pasok ng klase. Tapos binati pa siya ng teacher niya sabi, "O, tignan niyo si ano, o gayahin niyo siya, o presko." <laughs>
Hmm. Uso yan no? Oo. Mm. Magkaibang kulay. Mm. Oo. Oo. Hmm. Oo. <chuckles> <laughs> Nakakatuwa.
<laughs> Ay, oo. Ayoko talaga 'yung aking ano, hairstyle din nang aking kabataan para akong ano, lesbian sa mga ID pictures, grabe buti nalang nung high school hindi na ganon.
Mm. Mm. Totoo, totoo yan.